Ayun, so yung progress kasi talaga 'no at saka motivation, eh, kaila hand-and-hand 'yan eh. Kumbaga parang, paano ka magkaka-progress kung wala kang motivation. And yung motivation kasi, ah, bilang adult ano, hindi na naman ano, ah, wala namang basta magulang ano, na sasabihin na, "Ay dapat ano, ganyan." So, kaya we're ano, kumbaga, yung adults, they are their own ano, kumbaga sila talaga yung makaka-solve ng problema nila kasi no one else will and sila din bilang ano, 'pag naging future parents, sila naman yung maggagabay, so, ganun talaga. Ah, another one na pwedeng makapagpa-motivate sa'yo, sa mga gym kasi may mga classes 'yan, so, may mga boxing, ah, cycling ganyan. Oo, tsaka yoga, zumba, tsaka kung medyo ano, naman yun sa zumba, meron naman yung mga cool ano, yung mga pop dance, street dance, K-pop. So, kung anong diyan na kung anong hilig, and then ang isa pang makaka-motivate diyan, magkakaroon at magkakaroon ka diyan ng community ng mga friends, tapos sama-sama kayo na magkakaroon ng progress, 'di ba? So, talagang napakagandang ano community, yung mag-build ng for promotion ng healthy bodies.
Mm. True 'yan. Mhm. Oh, parang gusto ko yun ah. I oh, oo. Tama yun. Tsaka yun din, ah, buti nabanggit mo 'yan para naman mag-widen out ako, tsaka minsan kasi 'pag mag-isa lang ako nag-e-exercise, baga 'pag pagod na 'ko o kaya ayoko na. Yes 'pag sinabi ko sa sarili ko, "Ayoko na. Ayoko na." Eh 'di stop na, pero 'pag may kasama na 'ko parang mapipilitan na tapusin yung routine.
Hmm. Oo naman ano. Nalulungkot, oo. Mm. Ayan, oo, at saka ano 'no, kung pumunta kasi sa gym, siyempre mapapansin mo yung iba ano, um, eto ha dapat ang more on ma-inspire kesa ano, siyempre hindi naman maiwasang mainggit pero siyempre magtu-turn 'yan into inspiration parang, uy si gan'to, makikita mo, parang may progress siya, gusto mo din, pwede kang magtanong ganyan, kung kung kaya at saka kung friendly-friendly ganyan. So, 'di ba, ah, nagkakaroon ka ng inspiration kasi makikita kang tao na talagang pursigido. So, yun yung mga ano, yun ang kagandahan ano, ng nasa gym, kasi yung iba siyempre nung nag-pandemya bumili ng ano, ng mga equipment, okey din yun kasi kung gusto mo talaga sa bahay ganyan. Kaso yung ano kasi dahil isa kang taong naghahanap ng motivation, so mainam na ma-suggest ko sa'yong ma-try mo yung ganong environment.
M Oo. Mm. Hmm, sige. Alam mo ba naka-che naka-add to cart na sa akin yung ano treadmill. Hindi treadmill, kasi yun minsan, oo, yun nga parang sabi ko ma-motivate ako na mag-jogging, mag-brisk walking pero buti nalang nabanggit mo 'yan na ibang syon na pwede kong gawin, na medyo mas low-cost, 'di ba?
Membership. Ay treadmill, okay. Mm.